Son zamanlarda hayatımda, ke yaşadığım belirsizlikler yüzünden duygusal olarak dengede kalmakta açıkçası bayağı zorlandığımı fark etmeye başladım. Ya, ne olacağını tam olarak bilememek mi diyeyim, ya da, işte, plan yapamamak mı, ya da, işte, kontrolümün dışında gelişen şeyler, eee, beni sürekli böyle tetikte tutuyor. E, bazen de gün içinde böyle kendimi nispeten de böyle sakin hissettiğim zamanlar oluyor ama özellikle, böyle, yalnız kaldığımda ya da, işte, yi akşam saatlerinde böyle bir içimde bir huzursuzluk, endişe ve kararsızlık dalgası, böyle, uzun bir şekilde yükseliyor ve duygularım da, hani, bir gün umutlu oluyor, bazen bir gün tamamen tükenmiş gibi de olabiliyorum. Yani, bu iniş çıkışlar da beni yormaya başladı ve bu belirsizlik döneminde de duygularımı daha dengede tutabilmeyi gerçekten istiyorum. Bu bağlamda da hem biraz içimi dökmek hem de, eee, tavsiyelerin de varsa, eee, onları dinlemek için de bir sana da danışayım dedim.
Anlıyorum. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Anlıyorum. Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım, yani, insan, eee, zaman zaman böyle iniş çıkışlar içerisinde olması, hani, normal. Çünkü, hani, inişler olacak ki çıkışlar da, aaa, bu çıkışların, mutlulukların kıymetini daha iyi anlayabilelim. O yüzden bu, hani, önemli, burada bardağın dolu tarafından bakmak gerekiyor ve pozitif kalmak gerekiyor diye düşünüyorum. Burada seni daha iyi t tanıyabilmek için, eee, bu duygusal dengesizlik durumları ne kadar, eee, süreli oluyor? Ne kadar süredir bunu yaşıyorsun ve sık sık tekrarlıyor mu ya ya da mesela aynı sürede kendini stabilize hissettiğin zaman aralıkları da yaşıyor musun?
Hı hı. Hı hı. Kesinlikle. Hımm. Eee Hı hı. Hı hı. Ev ya, genellikle akşam saatlerinde veya yalnız olduğum çünkü yalnız da yaşıyorum. Eee, ya da, işte, eee, işten, eee, eve döndüğümde, işte, yalnız kaldığımda oluyor. Eee, ve gün içinde de, böyle, dikkatimi, eee, dağıtan durumlar olabiliyor ama durup düşünmeye başladığımda özellikle geceye doğru bazen, böyle, endişe ve belirsizlik duygusu da daha baskın hâle geliyor ki, işte, şu anda, böyle, hayatımın yönüyle ilgili de böyle bir belirsizlik, eee, durumum var. İşte, geleceğe dair net kararlar alamamak, bazen, eee, kontrolümün olm ol eee, kontrolümün olmadığı durumlarda o şeyleri kontrol etmeye çalışmak, ııı, bazı şeylerin de, eee, beklemek zorunda, eee, olduğunu, eee, bilmek, eee, beni zorluyor açıkçası diyebilirim.
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Peki bu, eee, kaygıların genel olarak, böyle, toparlandığı bir alan var mı? Yani, ilişki bazında mı bir kaygı yaşıyorsun, işte, ben yalnız mı kalacağım yoksa mesela, işinle alakalı beni işten mi atacaklar, ne olacak, hani, aileyle mi alakalı böyle bir tanımlayabiliyor musun? Yani, bu belirsizlikler hangi alanda daha yoğunlaşıyor hayatında?
Hımm. Iıı, genellikle, yani, iş konusunda olsun, günlük hayatımda, işte, yakın bir zamanda, ııı, sevgilimden de ayrıldım. Hani, ııı, ikili ilişkilerde de olabiliyor ki, eee, yani, iş konusu olsun, e, şu anda zaten yurt dışında da yaşıyorum, hani, eee, tamam, eee, 3 yıl daha, böyle, eee, oturum izni aldım, eee, yeni, eee, 3 yıllık. Hani, iki bin yirmi sekize kadar böyle bir, eee, oturum durumum var ama, hani, eee, geleceğe dair böyle belirsizlikler, iş konusunda olsun, işte, pozisyon konusunda olsun, ııı, e, açıkçası, ııı, genellikle, eee, günlük hayata dair, eee, çoğu konuda bu problemi yaşıyorum, diyebilirim.
Evet. Geçmiş olsun. Tamam. Hı hı. Hayırlı olsun. Evet. Hı hı. Anladım. Yani, bu, eee, baktığında, hani, yine olumlu taraftan bakmak istiyorum. Eee, ya, bu tarz, böyle, korkular, kaygılar, hani, aaa, yeteri kadar olduğunda aslında, hani, senin hayata sıkı sıkıya sarılman için, işine daha özveriyle yaklaşman için bunları böyle bir basamak, bir motivasyon kaynağı olarak kullanabilirsin ama anladığım kadarıyla, böyle, senin, eee, sorununun, eee, kökünde yalnızlık, böyle, birazcık şey s yapıyor. Sen, böyle, be kafanı b bir yere vermediğinde, böyle, hiçbir şey düşünmediğin zamanlarda, hani, aklına kötü şeyler, olumsuz şeyler getiriyorsun. E, bu da şu an kış ayındayız ve bu, hani, bir bakıma normal, eğer, hani, eee, hani sevgilinden de ayrılmışsın, artık bir ilişki içerisinde değilsin, eee, ya, alışkanlıkların da değişmiş ve kendini şu anda yalnız hissediyorsun. Hani, bu ç aaa, çok normal. Hani, bu noktada, böyle, kendini, eee, daha iyi hissedecek aktiviteler yapsan, eee, belki yeni arkadaşlıklar kurmaya çalışsan ve böyle madem yalnızlık seni bu kadar etkiliyor, akşamları, böyle, bir aktivite içerisinde olsan ve sürekli zamanını, eee, bir şekilde kafanı meşgul edecek bir şeylerle uğraşsan, eee, bu soruna yardımcı olur mu dersin?
Hı hı. Evet. Tamamdır. Hı. Hı hı. Doğru. Hı hı. Evet. Doğru. Hımm. Eee, açıkçası evet, aktivite fikri, eee, hoşuma gidiyor ki şu anda, yani, yoğun bir dönem içerisindeyim. İşte, senin de söylediğin gibi kış ayındayım, eee, birçok olay da gelişti, işte. Hani, bu iniş, çıkışlar da beni etkiledi. İşte, sevgilimden ayrılmak olsun, iş konusundaki belirsizlikler olsun, işte, yalnız kalma korkusu olsun, keza aynı şekilde kontrol altına, eee, alma korkusu olsun ki, eee, bazen sanırım, eee, stoacı olmak da gerekiyor herhâlde, işte. Emm, hayatta kontrol edemediğimiz, eee, birçok şey var, eee, ama onları, eee, düşünmeyi bırakıp sadece, eee, kontrol edebileceğim şeylere odaklanmam gerekiyor. İşte, bu kontrol edebileceğim şeyler benim enerjim, benim kararlarım, eee, ondan sonra bana iyi gelen kaynaklar. Senin de söylediğin gibi, bu iyi gelen kaynaklar belki aktivite olabilir, keza aynı şekilde, emm, spor olabilir, kitap olabilir, müzik olabilir, eee, resim yapmak olabilir ki, eee, sanırım bu yoğunluğun içerisinde kendime bakmayı da unuttum herhâlde. Ama, eee, bu gerçekten, eee, gerçekten kıymetli bir tavsiye. Eee, aktivite fikrini, eee, uygulamaya çalışacağım. Teşekkür ederim.
Hı hı. Evet. Doğru. Hı hı. Aynen. Evet. Hı hı. Aynen. I hı. Evet. Hı hı. Ya, bu aktivitelerle beraber, hani, onu da seçebiliriz belki senin bir sürü alanda yeteneğin var ki, işte, resim yapıyorsun, sporla ilgilenebiliyorsun, müzikle ilgileniyorsun. Hani, aaa, bunlar gerçekten, aaa, ö önemli, aaa, ş kabiliyetler, çoğu insanda olmayan şeyler. Hani, bu konuda bile kendini, aaa, d değerli hissetmek için, aaa, bi bir sebep, yani. Hani, bi bi bir de şu şu noktadan yaklaşmak istiyorum: Hani, sen kendini kötü hissettiğin sürece ken o belirsizlikten bir olumsuzluk çıkarttığın sürece, olumsuz i b yedü düşüncelerin olumsuzsa hayatında da olumsuzluklar olması muhtemel. Ya, çünkü olasılıklar sınırsız ve, hani, ya, eee, sen, aaa, var olan şeyler etrafında var olan şeyler senin aslında düşünebildiğin kadar varlar. Ve sen olumsuzlukları düşünmezsen aslında onlar olmayacak, yani, bu tı sadece bir illüzyon, her şey bir yansıma gibi bakabilirsin ve bu, hani, gerçekten de bu şekilde olduğuna inanıyorum. Sen olumlu düşünürsen, ne kadar olumlu bakarsan olumlu şeyler, aaa, seni çekecektir, yani, o enerjini, aaa, alacak ve sana gelecektir. Ya, sen şu anda, böyle, bazı şeylerin olumlu gitmemesinden kaynaklı kendini sürekli olumsuzluğa itersen o olumsuzluklar başına gelecektir. Burada, hani, sana tavsiyem, böyle, aaa, kendini sürekli pozitif tutacak hayatta, aaa, böyle, umutla bakabilecek yeni, aaa, şeyler bulmak. Mesela yeni bir sevgili yapmaya karşı nasıl ya bir yaklaşıyorsun şu anda, böyle bir arayış içerisinde misin?
Hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hıı. Evet. Hımm. Anladım. Hımm. Evet. Hımm. Kesinlikle, yani Hıı. Hımm. Hımm. Ya, açıkçası şu an biraz, emm, yani, kendime yönelmek istiyorum. Eee, hani, sevgili yapmaktan ziyade. Eee, o yüzden, hani, eee, senin de söylediğin şeye de gelecek olu olursam, mesela olumlu bakmak veya, işte, olumlamak, eee, güzel fikir ki sanırım bunu yapmayı unuttum, yani. Bı kendime karşı, eee, çok eleştirdiğim, suçladığım durumlar oluyor. İşte, kontrol edemediğim durumlarda, işte, mükemmeliyetçi biri de olduğum için, eee, hep kendimi suçluyorum. Belki senin de söylediğin gibi, biraz olumlayarak, eee, kendime karşı da biraz daha nazik olursam, eee, hani, bunu belirsizlikte de, hani, herkesin, böyle, eee, performansı düşebilir, motivasyonu, eee, dalgalanabilir. Ki aslında kendimden de, hani, her zaman güçlü ve sakin olmayı beklemek yerine, eee, bu dönemin zor olduğunu kabul etmek ve beklentileri de buna göre ayarlamak, eee, sanırım, eee, duygusal dengeyi ayarlamada veya korumada yardımcı olabilir, ki kendime karşı da nazik olmam gerekiyor galiba.
Evet. Hı hı. Anlıyorum. Aynen. Evet. Hı hı. Doğru. Aynen. Ya, bir de, böyle, bu duygularını, böyle, içinde saklamak da, eee, seni olumsuzluğa itebilir. Ya, hani, herkesle paylaşmak da çok mantıklı değil çünkü insanlar bu söylediklerini farklı farklı yerlerde, farklı şekilde kullanabilirler. Böyle, güvendiğin, çevrende dostların, böyle, akrabaların, böyle, insanlar var mı, hani, kendini anlatabileceğin?
Hı hı. Doğru. Hımm. E, yakın arkadaşlarım var, eee, ki 2 yakın arkadaşım da beni gerçekten anlıyorlar yani. Ya, anlamak, anlaşılmak gerçekten kıymetli, değerli olur ya, eee, o 2 ya yakın arkadaşıma, yani, her şeyi paylaşabilirim, diyebilirim.
Hı hı. Evet. Hı hı.
Hı hı.
Yani, onlardan, aaa, daha fazla destek alman, bu duygularını onlarla paylaşman, eee, belki beraber, işte, bazı aktiviteler yapmanız, ya, yeni arkadaşlıklar bulman, ya, he hani, hayatında, böyle, bir şeyler olumsuz gidiyorsa, aaa, demek ki hayatında bir şeyler yanlış ve bir şeyleri değiştirmen gerekiyor. O yüzden, böyle, hani, alışkanlıklarını, böyle, kötü gittiği sürece, böyle, bir şekilde bir deneme yanılma yöntemiyle, hani, kendini şey yapabilirsin, eee, alışkanlıklarını değiştirerek test edip onun sana daha iyi gelip, eee, gelmediğini, böyle, gözlemleyebilirsin ve, hani, sanırım senin şu anda, böyle, aaa, vaktini, böyle, dolu dolu kullanman, eee, kendine yatırım yapman, aaa, bu sayede, böyle, kendini geliştirmen, kendinin belki daha iyi bir versiyonunu yaratmaya çalışman, aaa, hani, günün sonunda baktığında, gelişimini gördüğünde belki bu seni daha mutlu edecektir ama, tabii ki, kendini en iyi tanıyan insan sensin ve, hani, aaa, neyin seni mutlu edeceğini biliyorsundur. Bilmiyorsan da, böyle, eee, ke kendini gözlemeye çalı çalışman, aaa, gerekiyorsa, işte, bu yakın arkadaşlarından, aaa, bir geri bildirim alman, böyle, aaa, senin faydana olacaktır diye düşünüyorum.
Hımm. Doğru. Hı hı. Hımm, evet. Hı hı. Hı hı. Doğru. Evet. Haklısın. Hı hı. Evet, kesinlikle, eee, güvenilir bir, eee, destek, eee, bulabilmek, eee, gerçekten kıymetli olabilir ki senin de söylediğin gibi, eee, hani, aktiviteleri de, eee, değerlendirmeye çalışacağım. Eee, kendime de nazik, eee, olmaya çalışacağım. Eee, çok teşekkür ederim verdiğin tavsiyeler için, hepsi altın değerindeydi. Hepsi iyi geldi. Eee, yüreğime de dokunmuş oldun. Sağ ol, var ol. Umarım tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendine çok iyi bak.
Hı hı. Hı hı. Umarım. Ya, ben de teşekkür ederim, eee, s anlattıklarımı değerli bul bulduğun için, kıymet verdiğin için çok sağ ol. Umarım hayatındaki belirsizlikler, böyle, azalır. Daha, böyle, umutla bakabildiğin mutlu bir hayata doğru, eee, adım adım ilerlersin. Kendine çok iyi bak, görüşmek üzere.
Teşekkür ederim, sen de. Görüşmek üzere, hoşça kal.
Hoşça